Ja, na ja, weil ich meine, die haben das für ihn gemacht und auch so, na ja, weniger mehr oder weniger also, ganz, äh, heimlich, ja. Weil, äh, das habe ich auch schon gelesen, da hatte irgend so 'n Laden hatte das einem Obdachlosen angeboten, ja, und am nächsten Tag standen dann 3 und am nächsten Tag 8 und, ja, äh, irgendwann Ja, das spricht sich rum und nimmt überhand.
Mhm, das spricht sich dann rum und Ja und so viel, ähm, Lebensmittel zum Wegwerfen haben die dann auch sicher gar nicht, um alle Obdachlosen damit zu versorgen.
Ja, ja, genau, genau. Aber was ich toll finde, da hab haben manche Supermärkte hier, die haben so 'n Programm. Also, ich ich habe das mal gesehen, da war ich bei irgend 'nem Arzt im Wartezimmer, glaube ich, und die hatten da so 'ne große Kiste und da war zum Beispiel so altbackenes Brot und Brötchen. Also, noch total verpackt und alles und kostenlos. Und wenn du, also, wirklich arm warst, dass du das brauchtest, dann konntest du dir da einfach rausnehmen. Also, so was finde ich toll.
Ja, so was habe ich auch schon gesehen, mhm. Ja, ma ja manche Supermärkte in Europa, die spenden auch, äh, Lebensmittel an mittellose Menschen, wenn die Lebensmittel kurz vor Ende der Haltbarkeit sind oder oder Kunden oder Kunden oder Kunden können Lebensmittel kaufen und in 'ne Kiste packen und diese Kiste wird dann gespendet.
Ja. In Wirklichkeit weißt du, ich meine, ist das Brot, äh

Ja.
Okay. Ja, das kann ich gut verstehen, äh, das, äh, mit dem Lebensmittel verschwenden, das ist auch für mich so 'n Thema. Ich mag das auch überhaupt nicht. Ich kaufe immer nur so viel ein, wie ich wirklich brauche und
Ja. Das ist der Trick, ne, dass man nicht zu viel einkauft, ja.
Ja. Ja, und es tut mir immer leid, wenn ich irgendwas wegschmeißen muss. Grade jetzt befinde ich mich hier auf 'ner Radreise im Baltikum. Bin gestern angekommen in Litauen, und heute Morgen musste ich einkaufen, und ich dachte so: „Ja, äh, ich kaufe jetzt ein für heute und morgen, aber auch nicht zu viel, weil ich's nicht auf'm Fahrrad alles mitschleppen kann.“ Und es täte n Ja, und es
Oh. Ja, ja, klar, ja. Ne, wenn man unterwegs ist, dann also, da würde ich wahrscheinlich gleich gar nicht einkaufen.
Ja, aber irgendwas muss ich ja essen. Und, äh, ich bin hier in der Wohnung und bekomme hier kein Frühstück und ich hatte keine Lebensmittel, also, musste ich einkaufen. Na ja, und, äh, dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht: „Wie viel kaufe ich ein, wie viel esse ich, damit ich morgen“
Ja, das stimmt. Hm. Ja, muss man genau überlegen, ne? Das das ging mir auch so im letzten Ja.
Ja, damit ich morgen, wenn ich weiterreise, nichts wegschmeißen muss.
Ja, ja. Ja, das oh, das hat mich gereut. Bei unserer letzten Reise, da sind wir ja, wir waren bloß 'ne Woche und hatten da auch so 'ne Wohnung gemietet. Und, ja, sind einkaufen gegangen und haben viel zu viel eingekauft. Und das hat mich dann so gereut, weil, ja, die schmeißen das ja weg. Du kannst es ja auch niemanden dann hinterlassen. Will ja niemand dein altes, angerissenes Zeug aufessen, ja.
Ja, mich ärgert das immer bei Ja, ich ä mich ärgert das immer bei meinen Eltern. Da war ich ja neulich zu Besuch von, äh, da bin ich auch aufgebrochen zu der Reise in Deutschland. Und immer, wenn ich da hin komme, dann kaufen die doppelt und dreifach ein und auch Sachen
Ja. Na ja, aber dann wird's ja wenigstens nicht weggeschmissen. Wenn du weg bist, dann essen die bestimmt.
Äh, na ja, aber, äh, sie kaufen immer viel zu viel ein, äh, doppelt und dreifach. Der ganze Kühlschrank quillt über und der ist so voll
Ja. Es ist die Liebe, das ist die Liebe, die elterliche Liebe. <chuckles>
Ja. Hm, na ja, aber auch für sich für sich kaufen sie so viel ein, und es quillt alles über, und der Kühlschrank ist so voll, und die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was da alles drin ist.
Mhm.

Passiert dir das häufiger, dass du irgendwas kochst, das in den Kühlschrank stellst und es dann vergisst?
Leider ja, leider ja, weil das irgendwie begraben wird. Äh, es wird nach hinten und dann ist es weg.
Hm, also das ist 'ne Sache, das passiert mir jetzt nicht. Ich koche immer- ich bin ja Single- für 2 Tage, wenn ich dann mal koche. Das heißt, ich koche an einem Tag und dann am nächsten Tag wärme ich's auf, also kann da auch nichts verschwendet werden.
Ja, ja. Aber dein Kühlschrank ist sicher auch kleiner und übersichtlicher.
Hm, ja, es ist meistens der Fall. Ich bin ja digitale Nomadin und habe ständig wechselnde Wohnungen und, äh, da muss ich sowieso darauf achten, wenn ich dann kurz vor Abreise bin, wie viel ich dann noch einkaufe. Und ich teile mir das dann immer so, dass ich nur noch trockene Lebensmittel habe, die ich auch in den Koffer packen kann, wenn ich dann mit Koffer reise. Und
Oh. Ja, ja klar. Genau. Du, ich hatte dann bei unserer Reise auch weil's mich so gereut hat, auch das Geld. Ich habe dann auch 'n Haufen Zeug in 'n Koffer gepackt, zum Beispiel. Ja, Kaffee hatte mein Mann eingekauft und und das war war das angerissen.
Ja, Kaffee geht ja, Kaffee ist ja kein Problem, das ist ja trocken. Aber, äh
Genau. Aber ich habe sogar die Cornflakes mitgenommen, weil mich das einfach gereut hat. Die hätten das ja weggeschmissen. Und und ja.
Ja, aber die Milch dazu würde ich nicht mitnehmen und auch keine Butter oder Margarine. Das geht gar nicht. Ne.
Ja, ne, und geht ja <chuckles> geht ja gar nicht. Ne, wir waren ja hingeflogen, also aber ich habe echt also, was im Koffer passte, das wurde mitgeschleppt.